Oi, então, eu queria conversar com você sobre uma questão que eu tô passando assim, que eu geralmente eu passo, né, normalmente, e aí, eu queria mudar um pouco isso e eu queria pedir alguns conselhos.
Claro, que que tá acontecendo?
Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em dizer "não", para as pessoas, sabe. Independente de quem seja, assim, pode ser conhecido, amigo, mãe, pai, namorado, qualquer pessoa do trabalho, eu não sei dizer "não", assim. Eu fico sem graça e, às vezes, eu me coloco em situações assim, que eu não precisava passar por aquilo, sabe. Porque eu não sei botar limite e dizer "não", né.
Ah! Sei. Uhum. Para o le Sei, sei. Sei, o medo de magoar as pessoas, é isso?
Exatamente. E assim, eu não sei realmente. E agora eu tô com uma situação que eu tô passando, justamente por causa disso, porque eu não sei dizer "não" e também não sei meio que cobrar as pessoas, das coisas, sabe, assim.
Hã. Sei, sei. E você sente que isso te prejudica, porque você acaba, às vezes, tomando decisões que você não queria? É isso?
Uhum. Exatamente, exatamente isso que acontece, sempre. E aí, a mais recente tá acontecendo agora, nesse exato momento. O que acontece? Eu tenho uma amiga, que eu me mudei de país, né. Eu moro na Hungria agora, e aqui eu fiz uma amiga, assim, ela foi a primeira amiga que eu fiz
Hã. Tá. Hã. Sei.
desde que eu me mudei, e a gente é bem próxima, só que assim
Sei. Ela é da tua nacionalidade ou não?
Sim, ela é brasileira. Tá. Então, aí ela é brasileira, a gente se conhece já há 3 anos e a gente é amiga. Já viajamos juntas, já fizemos várias coisas. E aí, ela tinha decidido que ela ia se demitir, e ai voltar para o Brasil. Tá, tudo bem, acontece. E aí, ela foi, se demitiu e tal e deu pediu pra entregar o apartamento. Aí
Entendi, entendi. Hã. Sei. Ok. E ela morava Vocês não moravam juntas, né? Ela morava Entendi, entendi.
Não, não, não morávamos juntas, ela morava sozinha e eu moro com outra brasileira, assim, a gente divide casa. E aí aí ela falou: "Olha, você pode me ajudar assim, eu pedi pra pra devolver o meu apartamento, só que a vai ter um período até eu ir para o Brasil, que eu vou precisar ficar em algum lugar, porque porque não não bateu as datas."
Entendo. Entendi. Ah! <chuckles> Ai, essa velha história, né, de pedirem pra morar com a gente. <laughs>
Pois é. Exato. Até aí tudo bem, porque não ia ser uma coisa, assim, absurda. Ia ser, acho que 2 semanas, tá. Falei: "Ah, tudo bem, pode sim e tal." Tá bom.
Sim. S ah, tá. E você negociou com a tua outra amiga também? Ela aceitou também? Aham.
<clears throat> Exatamente, aí eu tive que falar com a minha amiga que mora comigo sobre isso, sabe. Aí a minha dor de cabeça ainda ia virar dor de cabeça pra outra pessoa, sabe. Então assim, é complicado. E aí, o que aconteceu? A minha amiga decidiu, não ir mais para o Brasil, continuar aqui.
Se. É, é. É. Ah! <chuckles> e morando na sua casa. Hã Estava tudo per vida, perfeito pra ela, né.
E aí ela já tinha Exatamente. E ela já tinha pois é. Pois é, assim, ela devolveu o apartamento, ela não estava mais pagando aluguel, e ela veio pra minha casa. Na é na semana que ela veio, eu não estava em casa, e aí estava tudo bem. Só que aí depois eu cheguei, e aí nós 2 no meio de quarto. E aí depois, o pai da minha amiga veio visitar, então assim, estava muita gente no apartamento.
Sei. Ah! O ami eh, o pai dessa amiga que Ah, da outra. Que também esperava encontrar só você ali, e já encontrou 2 pessoas.
Não, não dessa. Da que mora comigo, que assim, é o direito dela. Exato. Pois é, e isso tudo porque a minha amiga decidiu que não vai mais voltar para o Brasil. E aí, nessa nisso que ela falou isso, ela veio pra cá e tal, e já estava aqui em casa quando ela decidiu não se demitir mais. E aí, ela não me ajuda, tipo, no aluguel assim, nem ofereceu pra pagar uma quantia. Cara, e ela assim, ela tem muita coisa. Assim, muita coisa. O meu quarto Ela levou tudo dela, tudo, tudo, tudo dela. E assim, o meu quarto, eu não tenho onde pisar, sabe, <chuckles> e eu já não tô aguentando mais, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu até aguento a minha bagunça por um tempo, mas ainda tem que aguentar bagunça dos outros, sabe.
Não vai mais. Hum. Ah! tá. Ah, ela levou móveis? Levou tudo? Ah! Hum. Sei, sei. Do outro. É isso tá me parecendo que tá tá te deixando bastante desconfortável, e desconfortável também pra tua amiga linda que é é Assim, essa sua amiga ainda nem ah, ela não se manifestou, a que morava com você, ela por enquanto, ela tá tranquila?
Assim, ela não tá tranquila, né, mas om num ela também não tem o que fazer, sabe. Porque eu que tenho que lidar com a situação, eu que tenho que cobrar a minha amiga, sabe, porque é a minha amiga.
Ela tá Entendi. E você nunca convers você nunca conversou com ela a respeito?
Eu não consigo, eu realmente não sei como, sabe, eu não consigo falar com ela que isso tá me atrapalhando, e que ela não Assim, trouxe tudo pra cá, não tem uma data pra sair daqui, não tá nem procurando apartamento, e não tá nem ajudando no aluguel, sabe.
É. É. É. É. É, eu acho que o o que você precisa pensar inicialmente, é que quando a gente se as pessoas quando, eh, vão quer falar com outras, elas tem medo de magoar, né. Eh, esse é teu medo, né? O teu "Ai, se eu falar pra ela sair, ela vai ficar chateada comigo e tal", né. Talvez seja É.
Sim. Sim. É, eu a eu tô com medo de magoar, e também porque, tipo, quando eu aceitei, eu queria ajudar minha amiga, né, que estava passando por um momento difícil, queria voltar para o Brasil, e era só 2 semanas ali, que ela ia ficar aqui em casa. Só que aí mudou completamente, sabe, agora eu acho que ela tá sendo uma pessoa meio sabe, assim, tipo
Sim. Sim. É. É. Tá meio que que se aproveitando da situação. Você acha que tá acontecendo? Olha, então, eu acho que você tem que considerar o seguinte, considerando uma balança imagina ali é uma balança, ela tá numa situação muito mais frágil que a sua, porque o apartamento é teu, e assim, houve uma falha dela de não cumprir o combinado, né? Ela te falou que eram algumas semanas e ela mudou de ideia. Então, eh, eu te aconselharia a conversar com ela, e chegar de uma forma muito objetiva, porque se você chegar: "Ah, você tá pensando em fica até quando?" Quando você dá uma brecha pra decisão ser dela, ela vai falar: "Ainda não sei quando eu vou sair." Mas talvez você chegar e falar assim: "Olha, você tinha me falado, eh, que ia ficar aqui 2 semanas, eu fiz esse combinado com a minha eh, minha parceira aqui de quarto, de apartamento, tal, e você já está você já passou esse tempo, então eu preciso que você arranje um outro lugar pra pra morar, porque pra gente, desde que nós mudamos aqui, nós definimos que moraríamos em duas. Então, eh, preciso que você tome uma decisão. O que que você tá pensando em fazer pra resolver isso?" Sabe. Joga a bola pra ela. Joga a bola pra ela, porque ela tá confortável, que você não tá falando nada, né. E É. E tenta pensar assim, que você não tá ofendendo, você não tá sendo grossa com ela, você não tá você tá assim ó: "Olha, eh, você passou o combinado, entendo que as coisas acontecem, mas, eh, eu combinei de morar em duas pessoas, só com a minha amiga, não tô assim, cumprindo uma palavra que eu tive com ela. Então, preciso que você também ache um outro lugar pra pra morar, tudo bem?". E assim, se bobear, sai, sabe. Fala: "Ah, eu preciso sair também, agora tem". Fala uma coisinha, fala um pouco antes de você sair de casa, sabe. Num café da manhã. <laughs> E pra você não ficar encarando muito, deixa as coisas esfriar depois. Eh, talvez, não sei, se você acha que, você teria coragem pra isso? <chuckles>
Exatamente. É, só que Uhum. Hum. Entendi, entendi. É. <exhales> Sim. Em na tá, <chuckles> sim. É. É, eu acho que não sei, mas eu tenho que tentar, né, porque a situação que tá agora, eh, não tem como mais, sabe. E o meu medo é que, ela estar pensando que por exemplo, a minha amiga que mora comigo, ela vai para o Brasil agora no natal, né, ela vai ficar lá até fevereiro. E é o meu medo, é ela querer ir para o quarto da minha amiga até fevereiro.
Tem que ter. Uhum. Sei. Ah! Não. Não, né.
Só que o problema, não é ela ir para o quarto da minha amiga até fevereiro, é ela que ela quer ir para o quarto da minha amiga até fevereiro sem pagar, assim aluguel, sem nem ajudar.
Não, não ela não ela ela tá agindo de má-fé, difícil assim, eh, eu diria isso, é difícil, eh, pra você que tá envolvida emocionalmente com ela, né, falar: "Puxa, ela é uma pessoa legal, tal." Mas, eh, percebe que ela também não tá deixando as coisas claras pra você, né. Assim: "Olha, eu vou ficar tardia ou me desculpa po" Ela nem ela nem perguntou chegou a perguntar: "Eu posso ficar mais tempo?" Não perguntou, ah, então.
Tinha. Não, não perguntou. Só falou: "Ah eu desisti de ir para o Brasil e não me demiti do trabalho." Só foi isso. E aí eu tenho eu acho muito que ela tá achando que ela vai ficar no outro quarto, só que ela não quer pagar, sabe. Porque querendo ou não é um transtorno pra mim e pra minha amiga, que mora comigo. Tá cheio de coisas dela espalhadas por todos os cantos, e o o meu quarto tá uma zona e assim, sabe.
Ah, então, é. Ah, não. Sim. É. Mas fala, respira fundo, treina e fala. Fala até a saída da da tua amiga para o Brasil. Fala assim: "Olha, ela tá indo para o Brasil, mas eu me comprometi com ela, que quando ela voltasse, a sua situação estaria resolvida." Combina com a tua amiga isso. Fala: "Olha eu vou me eu vou falar isso pra ela, eu vou falar que quando volta você voltar, eh, você quer, ou eu e você queremos o ambiente normal como era, só nós duas." E fala: "Então, olha, eh, a gente a gente adora ter você aqui, é muito bom, mas assim, o apartamento tá sendo muito pequeno pra nós três, e tá desconfortável pra eu eu no eu acabei perdendo um pouco de privacidade no meu quarto, eh, eu trouxe assim, me comprometi que era só um favor, de você ficar aqui com a minha amiga e você acabou ficando mais. Então assim, eh, a gente precisa resolver essa situação. Então, preciso que você tenha esse tempo aí, esses próximos dias, pra você também ver onde você pode morar, e quando minha amiga voltar a gente tá com isso resolvido." Tenha coragem! Tenha coragem! Vai fazer muito bem pra você. <laughs>
E é muito desconfortável. É, Sim, total. Ah, é isso. É <chuckles> é eu acho que eu preciso mesmo sabe, porque assim, tá uma situação absurda, né, assim. E tá até sendo ruim pra nossa amizade também, que eu já nem vejo mais ela com os mesmos olhos, sabe, por causa disso, né. Mas olha, muito obrigada pela ajuda, pelo conselho, eu vou fazer isso mesmo, vou tomar coragem e vou falar com ela, vou ser honesta e muito obrigada mesmo.
É. É. Sim, sim. É. Ah, e eu desejo que você consiga, eu vou torcer muito por você, tá bom. <laughs> De nada.
Ai, obrigada, preciso mesmo dessa torcida.